Boah, davon hab ich noch nie so richtig gehört. Das muss ich mir mal angucken. Das klingt auf jeden Fall Ich weiß, dass in Nudeln Eier drin sind oft, aber das kann ja gut sein, wenn's da welche gibt, die sehr viel Ei haben, dass sie dann viel viel Protein haben. Das kann ja sehr gut sein au Guck ich mir auf jeden Fall mal an. Ja.
Ähm. Mhm. Ähm, ja, gib äh, die, äh ich glaub äh, ich bin mir fast sicher, nicht 100 %, aber dass die total aus Eiern sind. Da ist kein Mehl, gar nichts drin. Ähm, und die heißen Eiernudeln, ähm, oder egg noodle. Äh, und die sind, äh, eigentlich billiger als die normalen Nudeln. Ähm, und die wären ja für dich eigentlich gar nicht schlecht. Äh ähm, wenn du da auf dein Cholesterol nicht achten musst ähm.
Mhm. Mhm. Interessant. Mhm. <chuckles> Doch. <laughs> Natürlich drin, aber. <chuckles> Ja, wenn man viel Fleisch isst, dann muss man deswegen ess ich zum Beispiel auch sehr viel Chicken und nicht Schwein oder so, ne? Weil weil Schwein hat ja noch mal viel, viel mehr. Aber trotzdem, ähm äh, i in begrenzten Mengen ist das ja ist das ja kein Problem. Und wenn ich da 'n bisschen was ergänzen kann das würd ja doch schon sehr helfen, wenn ich da 'n bisschen was, äh, machen kann. Das auf jeden Fall, ja.
Äh. Oh nein nein. <laughs> Ja. Ja. Oh, was ist mit Fisch? Einige Fisch Oh ja. Oh.
Oh, ich liebe Fisch, aber der ist so teuer. Es ist so ich kann es gibt nur einen einzigen Fisch, den ich kaufen kann, der unter 10 € das Kilo ist, und <laughs> Ja, Karpfen theoretisch auch noch, aber Karpfen ich hasse Karpfen. Karpfen schmeckt einfach gar nicht. <laughs> Ja. Ähm, ich ich weiß nicht, Pangasius oder Seelachs? Ich glaub, es war See ne ne ne. Oder irgend so was in so 'n Weißfisch. Der ist der ist okay, aber den kann man auch nur ge gefroren kaufen. So den den den hab ich auch oft tatsächlich, also da da den hab ich auch oft. Ähm, aber aber so ich liebe Forelle, Dorade, so diese Sachen, aber die sind so teuer geworden. Das ist Wahnsinn.
Oh nein. Scholle. <chuckles> Nein. Oh nein, ich auch nicht. <laughs> Das ist Mhm. Ja. Ah, das ist das ist wahrscheinlich dann auch ein lokaler Fisch. So wenn du so, äh, Sachen kaufst, die lokal sind, die kriegst du wahrscheinlich billiger.

Ja, und die ganzen Vollkornsachen. Äh, was hältst du vom Brot? Das ist ja auch teurer geworden. Es gibt manchmal so billigeres Brot, aber das ist dann auch verarbeitet. Brot ist ja verarbeitet. Isst du das?
Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, ich esse öfters, äh, so Brot und und, äh, so so diese Sachen. Ähm, das Problem ist, wie gesagt, ich kann halt ich kann es mir nicht von der von den Nährwerten leisten, so viele Kohlenhydrate und so Reis und Kartoffeln und so, das das kann ich nicht so viel essen, weil ich dann nicht auf die Menge, äh, einfach komme, ne? Und zum Beispiel ich habe äh, ich ich hab, äh, starkes ADHS und dementsprechend, äh, ist mein Kalorienbedarf noch mal höher wegen meiner Hyperaktivität und ich komme am Ende so um die 4.000 Kalorien am Tag.
Mhm. Stimmt. Mhm. Oh, 4.000, das wär jemand anders würde ein Ballon werden. <laughs>
Ja. <laughs> Ja, und ich und ich werde grad so und ich muss grad so, ne <laughs>
<laughs> Das das ist ja ei eigentlich ja, ist nicht schlecht, wenn du gerne isst. <laughs> Du du kannst dann essen, was du willst, aber trotzdem ist ja gut, äh, auf Gesundheit
<giggles> Ja, <giggles> ich ess sehr gerne auf jeden Fall. <laughs> Ja. Na, das nicht, weil wenn ich esse, was ich will, dann werde ich dünner. <giggles> Das ist das Problem. <giggles> Ich ich hab halt nur 'ne ich hab halt 'ne begrenzte Menge an an Food, die ich in mich reinbekomme. Und ich muss halt und ich ha ich kann jetzt natürlich auch nicht nur Donuts essen so, ne? <giggles> Das geht ja auch nicht. <laughs>
Oh nein. <laughs> Das Ja, das stimmt. Mhm. <laughs> Ah, das ist auch nicht so gut für die Zähne und alles andere. <chuckles> Es, ähm es gibt ja auch so, ähm, Eiernudeln. Die sind auch ich habe das Gefühl, die sind billiger als die Vollkorn ähm, nudeln. Ähm, so ei wirklich aus Eier gemacht, n nichts anderes und das ist hoch im Protein. Passt das dann mehr hast du dir das mal überlegt, vielleicht?
Ja, genau, richtig. Mhm.